<chuckles> ยังเป็นอยู่ครับผม นี่ผมต้อง ต้องคอยไป ร รับหลานเนี่ยนะครับ ใช่ครับผม ก็สนิทกันครับผม ตอนนั้นก็คือ มีเหตุการณ์ที่แบบว่าให้ ให้เรากลายเป็นสุนัข ใช่ไหมครับผม แล้วก็ เขาก็เข้าใจ คือมันเหมือนแบบว่าเราอยู่กันแบบว่า อ่า สังคมค่อนข้างป่าเถื่อนหน่อย อาจจะไม่ใช่แบบว่า แบบว่าอยู่กันแบบว่าผู้ดี อะไรอย่างเงี้ยครับผม อ่า ประมาณอย่างนั้น ก็ทุกวันนี้ก็ไปรับหลาน พาหลานไปส่งโรงพยาบาล ฉีดวัคทรงวัคซีนอะไร เพราะว่าหลานเนี่ยเพิ่ง ยังไม่ครบขวบดีเลยครับผม เพิ่งประมาณ 5-6 เดือน ประมาณนี้ ครับ อืม ครับผม
อืม แล้วกับ กับแฟนเขา ล่ะคะ? ค่ะ ๆ อืม อืม ค่ะ อืม ก็ โอ้ ก็เพิ่ง อือฮึ โอ้โฮ ถ้างั้นช่วงนั้นตอนที่เขาแบบว่า กลับไปคืนดีกันนี่คุณแบบว่ารู้สึกเศร้า เลยไหม ที่แบบว่า อุ๊ย ก่อนหน้านี้เราแบบว่า แสดงตัวชัดเจนเหมือนกันว่าอยู่ฝั่งเขา อย่างเงี้ยค่ะ?
อืม ครับ ครับ อ่า ก็ไม่ได้เศร้าหรอกครับผม จริง ๆ มันก็ มันก็เป็นเรื่องราวของเขาอะเนาะ สุดท้ายแล้วอะ ขอแค่เขาไม่เข้า ไม่ ไม่ว่าเขาจะเลือกยังไงอะ ให้ ให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีกว่า ให้เขายิ้มได้ดีกว่า เออ แค่นี้เราก็โอเคแล้วครับผม เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย เราเนี่ยได้เป็น ได้เป็นคนที่ทำให้เขาอะรู้สึกดี รู้สึกยิ้มได้ อะไรงี้ ก็โอเคแล้วครับผม อืม
อืม ค่ะ เราก็ อา อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เหมือนเขาก็ได้หาทางออกให้กับเขาเนาะ ตัวเองว่า เออ ผ่านช่วงชีวิตมา อืม ก็ขอบคุณมากค่ะ
ใช่ ใช่ครับผม อา อย่างน้อย ๆ ก็ให้เขารู้ว่า ในวันที่เขา ล มีสิ่งแย่ ๆ เนี่ย เขาก็มีสิ่งที่ ดี ๆ อยู่เหมือนกัน อะไรแบบนี้ครับ อืม ครับ
ก็ อ๋อ เหมือนคุณก็เป็นสิ่งดี ๆ ให้เขาเนาะ
พ จะพยา ยาม นะครับผมนะ ครับผม
อยู่ข้างเขา เออ ค่ะ อา ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ เรื่องราวกันในวัน นี้
ได้ครับผม ยินดีมาก ๆ เลยครับ อ่า ขอบคุณมาก ๆ ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ

อืม ครับผม ก็ ก็มีนะครับผม แต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ย ผมเองก็จะแปลกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อย ก็คือผมจะชอบที่จะเสพ ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็น อ่า อย่างเช่น ผมมองว่าด้านลบเนี่ยก็คือความเศร้า ความเหงา อะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่ เออ เรา เราอยู่กับมันบ้างก็ดีนะ เอ่อ มัน มันเป็นอย่างงี้นี่เอง เรื่องของ เอ่อ ความทุกข์มันเป็นอย่างงี้นะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็อยู่กับมัน แล้วเราก็ ก็คือรับรู้ว่า เออ เราเกิดอารมณ์นี้อยู่นะ โดยที่ไม่ ไม่พยายามหลอกตัวเองว่า เฮ้ย เราไม่เศร้าหรอก เราไม่อะไร ก็คือเรารับรู้เสร็จปุ๊บ เราอยู่กับมัน พออยู่กับมันเสร็จปุ๊บ เราก็ อ่า หา ส หา วิ หาวิธีอื่น ๆ สิ อย่างเช่น อ่า ถ้าเราจะดูที่ต้นเหตุ เลย เราทำไมเราถึงเศร้าล่ะ ทำไมเราถึงเหงา หรือบางครั้งเนี่ย ถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญมาก เราก็ไปหาอะไรที่มันทำแล้วมันมีความสุข มันได้ผลตรงกันข้าม อย่างนี้ครับผม ก็ทำสิ่งนั้นไปเลย มันก็ลืมความเศร้าไปเอง อย่างเงี้ยครับผม อา อย่าง แล้วอย่างนี้เนี่ย ทางคุณนี่เคยมีช่วงเวลาที่ แบบว่ารู้สึกเศร้ารู้สึก เหงาบ้างไหมครับผม?
ค่ะ อา ยังไงคะ? อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม เราอยู่ต่างประเทศอะค่ะ มันก็จะมีอารมณ์ เหงา ๆ เนาะ บางทีอยู่คน เดียวเศร้า ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดถึง บ้าน
ครับ อ๋อ อืม ครับผม คิดถึงบ้านนะครับ เป็น เป็นปกติ ใช่ครับ อ๋อ ใช่ ใช่เลยครับ
ใช่ค่ะ ก็ส่วนใหญ่จะโทรหาเพื่อนสนิทอะค่ะ แล้ว ก็จะแบบเหมือนคุยกันเล่าให้ฟังว่า เออ "ตอนนี้เป็นยังไง" อะไรอย่างเงี้ย เหมือนถามสารทุกข์สุขดิบกัน มันก็จะทำให้ เรารู้สึกแบบว่า เหมือนไม่เหงาอะ เราก็ยังมีเพื่อนคุยอยู่ด้วยอะค่ะ
อืม ครับผม ครับ ครับ อืม ครับผม ใช่ครับ ก็ด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนี้เนาะ มันก็ค่อนข้างแบบว่าย่อโลกของเรา ใช่ไหมครับ นี่สมัยนี้นี่คุยเห็นหน้ากันด้วย วิดีโอคอลมันเหมือนแบบว่าอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวเอง ใช่ไหมครับผม? อืม ครับ
ใช่ ก็จะ คุย กัน อา ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อืม หรือว่าบางทีถ้ามันเศร้า ๆ หรือว่ามันไม่มี กำลังใจ มันหมดกำลังใจ อย่างเงี้ย แล้วเราอยู่ต่างประ เทศ เราก็จะเริ่ม แพลน น่ะค่ะ ว่า เอ๊ะ! เราจะกลับไทยเมื่อ ไรดีนะ เพื่อกลับไปหาญาติพี่น้อง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ อาจจะไม่ได้ แพลน ณ เดี๋ยวนั้นนะ แต่ว่าเหมือนบางทีเราก็จะดูพวกแบบว่า ดู ตั๋วเครื่องบินว่า เฮ้ย ช่วงนี้ราคาเท่าไรหรือว่าช่วงไหนตั๋วถูก บ้าง แล้วก็อาจจะ ดูว่า เฮ้ย ถ้าเรา อาจจะ แพลน ไปเนิ่น ๆ อะค่ะ ว่า "เอ๊ะ ถ้ากลับไทยไปเนี่ย เราจะไปเที่ยวไหนดี?" ก็จะเริ่มเข้าไปดูพวก แบบว่าโรงแรมต่าง ๆ มีโปรโมชันดี ๆ ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนถ้าสมมติว่า เฮ้ย พอเราได้ดู เรา เหมือนมันกำลังใจอะ ที่อยากจะ เอ่อ ทำให้อารมณ์ดีขึ้น เพื่อที่ว่า เฮ้ย ฉันมีแรงที่จะกลับไทย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนมีเป้าหมาย ว่า จะได้กลับไทย จะได้แบบว่า เออ รู้สึกดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ
อา ครับ ครับผม ครับ อืม ครับผม อา ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับผม